Tolong dong ceritain mungkin tentang salah satu pengalaman masa kecil kamu yang gak pernah kamu lupain.
Wah, pengalaman masa kecil ya yang nggak pernah aku lupain. Mmm, oke ada ceri ada ada momen yang nggak per nggak bakalan pernah aku lupain sampai sekarang yaitu waktu kecil itu, aku tuh kan jadi ceritanya gini dulu, <clicks tongue> eee, papa aku itu, eee, mantan atlet renang ceritanya. Nah heeh nah terus papa aku itu punya impian kalau punya anak, anaknya itu harus jadi atlet renang juga gitu kan. Nah bener, nah tapi pas aku udah beranjak, eee, gede dikit kayak aku umur, eee, 7 tahun, 8 tahun gitu, papa aku kan mulai ngajarin aku berenang nih karena impiannya beliau gitu kan ya punya anak atlet renang. Eh, ternyata aku tuh ga begitu suka gitu Kak pas udah beberapa kali latihan. Soalnya kayak aku merasa ya bukan passion-ku aja gitu. Sebenarnya awal-awal mula latihan itu kayak seru gitu kan. Seru nih latihan renang. Tapi lama-kelamaan, eee, aku merasa papa aku itu ngajarin aku itu strict banget padahal beliau itu, apa ya Kak, ya padahal beliau bukan bukan pelatih renang, bukan guru renang profesional juga tapi bener-bener ngajarin tuh strict banget. Nah, <clicks tongue> aku inget banget tuh waktu aku udah mulai gede dikit ya kayak umur-umur, mmm, 10, 11 tahunan itu aku mulai diikutin lomba pertama kali tuh Kak, lomba pertama kali lomba berenang heeh, jadi kayak, eee, apa antar sekolah gitu awal mulanya. Mhm bener, eee, SMP masih awal-awal banget, terus, eee, kebetulan kebetulan menang cuman kan ya memang levelnya masih level sekolah aja gitu kan ya, nah
Mhm. Ya? Oh oke. Oh berarti jarin diajarin ya renangnya? Mhm. Ya. Iya. Oh kenapa nggak suka? Oke. Heeh, seru. Oh iya. Iya. Mhm. Iya, gimana tuh? Oh, oke. Ah. SMP ya? Mhm. Ya. Ya lumayan sih itu. <chuckles>
<chuckles> Nah, pas papaku melihat aku ada potensi gitu Kak wah ngajarinnya latihannya itu lebih kencang lagi dari sebelumnya Kak, jadi kayak apa ya Kak ya? Bener lebih strict lagi. Nah, eee, akhirnya pengalaman, eee, momen-momen aku belajar berenang sama papa aku tuh kayak nempel banget di aku karena hampir kita tuh ya latihan ya Kak seminggu itu bisa nyampe 3 ampe 4 kali loh Kak, 1 minggu loh Kak. Bayangin bener 3 sampai 4 kali seminggu jadi benar-benar me mengambil apa ya, mengambil waktuku banget gitu dalam dalam 1 minggu itu gitu kan. Nah iya bener, nah papa aku tuh bener-bener, eee, mengajarkan itu kayak apa ya, Kak ya, kek ala-ala militer gitu loh Kak, jadi bener-bener yang kayak, aduh aku tuh diajarin berenang, tapi kayak diajarin kayak men diajarin menembak gitu rasanya tuh karena sa
Heeh. Oalah, lebih strict ya. Ya. Oh. tiga sampai empat kali berenang gitu? Oke. Ya. Lumayan itu lama. Heeh. <chuckles> Iya mungkin kayak mau jadi angkatan laut gitu ya? <chuckles> Heeh, iya.
Bener Kak saking strict-nya gitu kan, itu sampai aku besar loh Kak, sampai aku SMA, nah
Oke.
detail yang paling nempel nih ya diingatan aku adalah, eee, ketika aku dimarah-marahin di kolam renang Kak. Bayangin aku masih anak-anak, masih sekecil itu, terus kayak latihan bareng orang-orang yang lain, tapi aku dimarah-marahin di kolam karena hanya karena aku posisinya agak kurang betul dikit gitu misalnya. Terus kayak mungkin aku agak kurang cepet dikit gitu misal. Aduh pokoknya momen-momen dimarahin itu bener-bener menempel banget gitu di aku <chuckles> dan itu nggak bisa aku lupain sampai sekarang. <chuckles>
Apa tuh? Oh. Ya. Heeh. Astaga. Mhm. Oh oke oke ya mungkin karena ayah kamu ini emang pengen ini kan anaknya menjadi seper seperti ayahnya gitu kan. Makanya kan kayak dipaksa jadi atlet gitu. Nah tapi kira-kira itu kan pas masa kecil berarti kan ya, masa kecil dan masa remaja. Nah sekarang kan udah gede nih udah dewasa, apakah sekarang masih berenang atau udah nggak suka gitu?
Betul, bener banget Kak. Bener. Mhm. Betul. Mhm. Nah ini yang lucunya nih kan aku ini ya, waktu aku kecil waktu aku remaj e kecil sampai aku beranjak remaja kan aku kaya sebel banget ya Kak ya berenang itu, kayak seminggu lagi-lagi renang lagi-lagi renang 3 ampe 4 kali seminggu dalam bayanganku ya Kak ya, saking aku tuh saking aku tuh akhirnya tumbuh perasaan, eee, benci gitu loh Kak sama latihan berenang gitu kan akhirnya, tapi Kak anehnya pas aku kuliah, aku kan merantau nih kuliahnya nih. <clicks tongue> Berpisah kan sama papaku ya <chuckles> aku mera <chuckles> bener nggak ada yang maksa lagi. Aku kayak, "Akhirnya aku bebas." gitu kan ya. Anehnya Kak, detik pertama aku hari-hari pertama aku nyampe di kota aku merantau kuliah pertama kali, yang aku cari adalah kolam renang coba Kak. Aneh banget. Aku sampe kayak aku bertanya-tanya sama diriku sendiri kayak, "Hah? Ngapain gue cari kolam renang? Bukannya gue benci ama kolam renang?" <laughs> Bener. Malah aku cari-cari Kak. Aku tuh ampe cari-cari kayak, eee, hotel yang ada kolam renangnya atau kolam renang yang biasa buat latihan orang-orang, eee, kayak atlet-atlet, eee, lokalnya kayak gitu. Nah terus, eee, sampai sekarang loh Kak sampai aku segede ini, eee, kebiasaan berenang itu tuh ternyata malah akhirnya yang aku pikir aku bakal membenci kegiatan berenang itu, itu tuh nggak aku benci ternyata Kak. Jadi memori aku dimarah-marahin sama papaku di kolam renang itu tuh tidak membuat aku akhirnya membenci berenang.
Ya. Mhm. Mmm. Iya sih,. Heeh. Heeh? Iya nggak ada yang maksa ya. <laughs> Heeh. Iya. Oh malah kangen ya. <chuckles> Iya ini malah dicari-cari di kota baru gitu kan? Aduh. Iya. Mhm. Mmm gitu.
Iya benar-benar, eee, apa ya aku merasa, eee, sangat menarik banget dan aku sendiri juga kaget sih kok aku bisa ya kayak gitu? <laughs>
Mmm iya iya. M jadi mungkin yang bikin gak suka itu adalah karena ayah kamu itu emang maksain kan dari awal gitu, jadi tumbuh lah rasa benci dan gak suka dalam berenang itu. Tapi akhirnya setelah udah lepas dari ayah lebih suka kan akhirnya ya?
<chuckles> Bener. Bener bener Akhirnya gitu Kak, jadi lucunya lagi tuh ya bau-bau di sekitar kolam renang karena saking aku saking seringnya ya, eee, pergi ke kolam renang ya Kak ya. Aku tuh sampai langsung apa ya Kak, ya aku tuh kalau bau kalau cium bau kaporit, cium bau air, terus kayak dengar bunyi-bunyi, eee, percikan-percikan air itu tuh kayak langsung heeh langsung mengingatkan aku sama masa kecilku Kak. Jadi bener-bener yang kayak sampai semenempel itu gitu.
Heeh. Iya. <chuckles> Heeh. Heeh. Iya, cipratannya. Mmm, gitu. Mmm, jadi nostalgia gitu ya?
Bener, bener banget bener banget.
Oke oke. Terus tapi kalau dari ibu kamu sendiri dia gimana? Apakah memang kayak setuju aja dengan kamu berenang gitu dilatih berenang oleh ayah kamu atau gimana dia?
Waktu dulu masih kecil ya. Waktu dulu masih kecil tuh, eee, mamaku nggak yang menolak atau nggak yang gimana-gimana sih, Kak, karena, eee, ya karena kan maksudnya di luar di luar, eee, orang tuaku, e di luar papaku yang memaksakan kehendaknya itu, eee, latihan berenang itu kan sebenarnya, eee, banyak membawa hal yang positif ya kan, maksudnya itu ed iya kan, Kak, ya, jenis ce o o jenis olahraga kayak, eee, hal yang bener hal yang bermanfaat aja gitu, jadi menurut, eee, orang tuaku ya, nggak ada sisi negatifnya gitu loh, gitu sih. Mhm.
Iya. Iya. Heeh. Iya, sehatlah gitu ya. Mmm. Mmm gitu. Tapi pernah gak sih kamu kayak dilatih sam sama ayah sampai kamu menangis gitu karena mungkin ayah kamu kayak ngomelin banget gitu, pernah gak sampai nangis gitu?
Aduh, Kak, sering banget sering banget, Kak, iya. Tapi itu kejadiannya waktu aku masih ya itu tadi masih awal-awal mula ya, kayak heeh, masih kayak umur 8 sampai 12 tahunanlah kira-kira, banyak aku tuh kayak merasa aduh apa ya, terbebani banget gitu, sampai yaitu tadi, Kak, ada rasa kesel, ada rasa malu dimarah-marahin di tengah kolam renang, dilihatin sama teman-teman aku gitu kan, akhirnya ada rasa, eee, sedihnya juga gitu, akhirnya sering nangis. Tapi pas aku udah beranjak dewasa ya, <smacks lips> aku udah mulai e bodo amat gitu dimarahin ya, udah bodo amat gitu. Iya, bener bener bener.
Ah sering. Astaga. Kecil ya. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Heeh. Bodo amat. <clears throat> Oh ya udah gitu ya, oke oke. Tapi kalau dari ibu sendiri suka berenang juga atau dia biasanya hanya nonton gitu?
Eee, kalau mamaku sendiri nggak terlalu suka sih. Nggak beliau nggak terlalu aktif heeh, nggak terlalu aktif berenang gitu.
Oke. Oh oke, berarti ayah kamu ini ayah kamu ini hanya ini ya maksain kamu tapi nggak maksain istrinya gitu ya. <laughs> Aduh. <chuckles>
<chuckles> Iya bener bener banget, Kak. Jadi, ya itu tadi, karena punya impian punya anak at jadi atlet juga gitu, sama seperti dia gitu loh. Walaupun pada akhirnya aku enggak mengikuti jalan hidupnya dia gitu ya. <laughs>
Mmm. Iya. Tapi apakah ada kayak kakak adik gitu yang mungkin diajarin juga sama ayah atau gimana?
Oh ada aku punya adik cewek 1. Nah, adik cewek aku ini juga, eee, diajarin berenang dari kecil, cuma mungkin ya, karena adik aku sama aku kan jaraknya lumayan jauh ya, Kak, ya, sekitar 6 tahunan. Jadi Papa aku itu setelah, eee, adik aku udah beranjak, eee, gede dikit, udah bisa diajak ke kolam renang nih gitu kan. Beliau itu akhirnya belajar mungkin ya berkaca pada pengalaman beliau mengajarin aku renang, sampe aku sampe nangis, sampe capek gitu kan. Ada beliau berkaca, Kak, bahwa, "Oh ya, kayaknya aku salah nih cara mendidik anak, aku terlalu memaksakan deh kayaknya." Nah akhirnya approach bener, nah akhirnya pendekatan papaku ke adik aku, udah lain lagi udah nggak kayak dulu lagi. <laughs> Bener.
Oke. Oke. Mhm. Iya. <chuckles> Heeh. Iya. Terlalu keras di awal gitu ya. Mmm, oke. Terus pernah gak sih kayak tumbuh rasa iri atau cemburu karena mungkin ayah kamu ini memperlakukan adik kamu lebih halus gitu, daripada kamu pas kecilnya?
Eee, sebenarnya, eee, nggak nggak ada sih, Kak, karena adik aku, ya itu tadi karena jaraknya lumayan jauh ya sama aku ya, jadi pas, eee, aku sudah besar dikit tuh, aku udah, eee, udah ngertilah aku udah lumayan dewasa gitu. Heeh, gitu sih. <laughs>
Oke. Paham ya. Mhm, oke oke. Oke berarti sekarang adik kamu ini sampai sekarang masih dilatih sama ayah kamu buat jadi atlet?
Oh sudah enggak, jadi kita kita udah dua-duanya aku dan adik aku ini udah merantau dua-duanya, udah berpisah dari orang tua kami. <chuckles> Ya. Bener, tapi ya itu tadi, Kak, eee, karena kebiasaan itu tuh mene sangat menempel ya, di di sa aku dan adik aku, akhirnya kita sampai sekarang tuh masih suka berenang, Kak, masih suka, eee, apa ya, masih suka pergi ke kolam renang gitu, rasanya tuh ada rasa yang bikin kita kangen sama masa kecil kita, gitu. <chuckles>
Oh. Udah berbicara. <chuckles> Enggak ada yang ngatur ya. <chuckles> Mhm. Oke. Oh, iya iya. Kan sekarang kan kalau orang-orang kan kalau mau ketemuan paling kayak di kafe, di mall mungkin kalau Kakak lebih ke kolam renang aja ya <chuckles> hangout-nya.
Mhm. Bener, Kak. Bener, bener banget, itu aku kayak kayak kalau kalau pulang ke rumah, kalau pulang ke kotaku, itu papaku pasti selalu ngajak ke kolam renang loh, Kak, padahal beliau udah tua sekarang iya, padahal beliau udah udah udah sepuh ya, udah udah tua, udah lumayanlah udah berumur gitu, tapi beliau masih terus aktif gitu, masih terus pengen, eee, berolahraga gitu. Iya, bener.
Heeh. Iya. Oh gitu. Mhm. Heeh. Ya bagus sih. Heeh. Iya. Karena kan itu merupakan aktivitas yang sehat kan. Eee, tapi berarti kan ayah kamu ini kan udah ini kan, udah melepaskan impian dia buat punya anak yang memang atlet gitu kan, ya. Nah, apakah dia kayak ada rasa kecewa gitu, karena nggak bisa mencapai impian ini tuh atau gimana?
Bener, bener. Bener. Eee, mungkin awal-awal pertama pas aku, eee, baru banget merantau ya, baru banget kuliah itu ada ada sedikit nge kekecewaan, karena, eee, beberapa temannya papaku, itu tuh anak-anaknya akhirnya menjadi atlet, Kak. gitu iya. Jadi ada yang jadi atlet renang juga, ada yang jadi atlet voli, karena papaku kan, eee, memang atlet ya, Kak, jadi, eee, teman-temannya beliau itu memang ya atlet gitu loh, heeh, benar. Anak-anaknya banyak yang anak-anaknya teman beliau itu menjadi atlet, sehingga beliau kayak sering, eee, membandingkan gitu loh, Kak, pada p awalnya ya, awalnya sering membandingkan, tapi lama-lama setelah, eee, melihat aku dan adik aku punya aktivitas yang lain, kemudian kita juga happy sama aktivitas yang lain, akhirnya beliau kayak, ya udah ikhlas, gitu. <laughs>
Iya. Oke. Oh oke. Iya. Sama kayak dia. Heeh. <chuckles> Oh iya. Iya. Mhm. Mhm. Oh oke, berarti sekarang ya udahlah ya, emang apa namanya, emang bukan takdir ya, sepertinya gitu.
Heeh. Bener, bener bener bener. <chuckles> Tapi aku happy mhm, gimana, Kak? Happy kok, aku happy.
Tapi kira-kira heeh, happy ya. Heeh tapi kalau dipikir sekarang apakah kejadian itu kayak memberikan pelajaran buat Kakak kayak mungkin mempengaruhi nih, cara Kakak hidup atau mungkin, eee, mempengaruhi filosofi Kakak gitu, kira-kira gimana?
Banget, Kak. <exhales> <tsk> Aku, setelah aku di setelah aku tumbuh dewasa, setelah aku merantau, kemudian sekarang aku bekerja gitu ya, Kak, ya, ternyata, Kak, eee eee, apa ya, eee, hal-hal yang diajarkan papaku di kolam renang, secara teknis itu kan memang olahraga gitu ya, cara mengajari olahraga. Tapi ternyata dibalik itu, caranya beliau bersikap tegas, caranya beliau mengajarkan dengan sangat jelas aturan-aturan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian mengajari kita supaya gimana sih caranya supaya kamu tuh efisien gitu. Berenang b tanpa capek tapi kamu, eee, mencapai garis finish dengan cepat dan tepat. Nah, hal-hal seperti itu tuh terbawa loh, Kak, sama dunia nyata aku sekarang di luar olahraga. Kayak misalnya, iya, kayak misalnya, eee, cara, eee, apa ya, Kak, ya, misalnya aku lagi di di kuliahku nih. Misalnya aku lagi ada dapat masalah gitu ya. Misalnya di organisasi gitu. Gimana sih caranya supaya aku bisa menyelesaikan masalah ini tanpa aku harus effort berlebih, tapi efisien, gitu. Terus gimana caranya aku bersikap tegas bersikap, eee, punya boundary kepada teman-teman yang lain. Hal-hal seperti itu yang akhirnya terbawa dari ajarannya papaku di kolam renang ternyata bisa loh, Kak, aku bawa ke dunia nyata. <chuckles> gitu.
Mhm. Iya. Mhm. Mmm, gitu. Iya. Oke. Mhm. Oh, oke. Berarti mungkin dari pengalaman itu bisa bikin Kakak menjadi lebih disiplin juga ya?
Bener, bener. Itu aku setuju banget, Kak, aku merasa aku lebih disiplin dan aku merasa jadi orang yang lebih kuat aja gitu, Kak, menghadapi segala tantangan.
Heeh. Hmm, iya iya. Karena kan maklum kan Kakak itu kan tadi tadi ini kan kayak latihan 3 sampai 4 kali seminggu ya, berenang gitu. Ini kan pasti le lebih disiplin lah dengan waktunya gitu oke.
Gitu. Bener, bener. Betul, betul, bener. <chuckles> Jadi aku terima kasih banget nih sama papaku. <laughs>
Oke. <chuckles> Iya iya. Mungkin awalnya itu dia pengen apa namanya, punya anak yang atlet tapi kan akhirnya dia bisa ini kan, melepaskan impian itu dan karena kan masih sayang kan ya, dengan anak-anaknya gitu.
Betul. Mhm. <chuckles>
Iya, bagus sih kalau kayak gitu ya, oke.
Iya dan ajaran beliau ini ternyata tetap bermanfaat walaupun akhirnya anak-anaknya nggak ada yang jadi atlet, tapi ajarannya tetap tetap terbawa gitu loh, Kak, tetap bermanfaat.
Iya, ada manfaatnya. Oke kalau gitu. Makasih ya, Kak, udah mau ini sharing-sharing sama aku.
Gitu. <chuckles> Aduh sama-sama ya, Kak, ya, senang banget bisa ngobrol sama Kakak. <chuckles>
Oke sampai jumpa, Kak.
Sampai jumpa.